मेरा आपसे सवाल है आज उस विषय को लेकर जो अक्सर लोगों के दिल के क़रीब होता है और वो विषय है संगीत, तो संगीत की आपकी पहली याद क्या है, और वो पहला लम्हा क्या है कि जो आपके दिमाग में संगीत अ, आपने सुना, दिमाग़ में आया, तब आप कितने साल के रहे होंगे, कहाँ थे? तो थोड़ा इसके बारे में जानने को लेकर मैं उत्सुक हूँ।
जी, जी। जी, बिल्कुल अ, देखिए जब मैं बिल्कुल ही छोटी थी आप कह लीजिए, शायद ढाई 3 साल के आस-पास जितना मुझे स्मरण रह रहा है, तो उस समय पे ना एक्चुअली भक्ति सागर आता था, तो सुबह 6 बजे ना भक्तिसागर चल जाता था हमारे घर पे, तो आप कह सकते हैं मैंने अगर कोई पहला संगीत सुना है या पहला गीत सुना है और इवन किसी को देखा है, कोई गायिका के रूप में, तो मैं कहूँगी वो अनुराधा पौडवाल जी। और अभी क 7 तारीख को ही उनका जन्मदिन था, तो अभी उनका जन्मदिन गया है और आप कह सकते हैं वो मेरे जीवन की पहली गायिका रही होंगी, जिनको मैंने देखा है या यूँ कह लीजिए मुझे उस समय पे तो उन्हीं का पता था और मुझे किसी का पता भी नहीं था, कि और कुछ होता देखिए वो आयु थी, तो आप कह सकते हैं मैंने अगर सबसे पहले कोई संगीत सुना, तो मैंने यही सुना है कि पंचाक्षर का मंत्र शिव है, साक्षात सर्वेश्वर शिव है, शिव को नमन करें जग सारा तो मैंने यही सुना है। और उसके बाद
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। अरे, वाह! हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। वाह, वाह, वाह! वाह! अनुराधा जी की आवाज़ तो मतलब कौन नहीं जानता उनको, हर किसी ने बचपन से उनको सुना है, वाक़ई में मधुर आवाज़। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके आप कह सकते हैं मेरा जो बचपन बीता है, वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों को लेकर बीता है और अ, संगीत के प्रति रुझान तो अ, श शायद प्रभु ने बल बाल्यकाल से दिया है, एकदम ब बचपन से। तो ये थी आरंभिक अ, शुरुआत आप कह सकते हैं, उसके बाद फिर अ, एक्चुअली वो जो टाइम था ना 90s का, उस टाइम पे मोस्टली जो शोज़ भी आते थे, वो इसी टाइप के बहुत ज़्यादा थे, जिसमें आप कह लीजिए एक ओम नमः शिवाय, जप तप व्रत, जय हनुमान, जय गंगा मैया, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, मतलब इस इस तरह के उस समय के शोज़ थे। तो इनके जितने भी
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। वो दौर था कि जब धार्मिक चीज़ें बहुत अ अ, संगीत क से कई सारे अनुराधा पौडवाल जी के साथ कई सारी अ, गीतकार आए, संगीत उन्होंने बनाया अलग-अलग अ, भगवान के उस पर।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।